No me pondría zapatos de segunda mano.
Ah, okey. ¿Por el olor a pata?
No sé. Yo creo que sí, porque el pie suda mucho. <laughs>
Sí, exacto. Sí, nunca se sabe qué pudo haber antes en ese zapato. <chuckles>
Exacto. Es como que, no sé, y si y si me atrevo a comprarme un zapato o un par de zapatos de marca de, a ver, digamos, un par de zapatos Gucci, me lo compro, sí que haría que le reemplacen las plantas.
Mm. Sí, sí, sí.
¿Sabes? Porque eso sí que se hace, se se reemplaza, mm, en los zapateros, pueden pueden reemplazar las plantillas en los zapatos, y allí es como que sí. O sea, ahí sí, sí, sí podría. Pero, mm, también me he encontrado en hay una aplicación que vende, es que es especialista en vender cosas usadas, ¿no? Productos usados, blusas, de todo.
Mm, okey, okey, okey, o sea, especializado en eso.
Sí, especializado en eso. Y, em, lo más curioso, y a mí me parece ridículo, es que hay gente que vende zapatos de marcas muy importantes de la moda, pero que están totalmente gastados y piden unos precios que tú dices: "¿Es esto un chiste? ¿Es esto una broma?".
Ah, qué random. Mm, anda. Mira, los Converse, los Converse. Ya. No, pero oye, te tengo también una una preguntita que se me ocurrió ahorita entre tanta habladera. Eh, no sé, ¿te ha pasado alguna vez que hayas entrado así a una tienda de segunda mano y te hayas encontrado así algo que no te imaginabas encontrar, así tipo algo espectacular, no sé, o tal vez una cosa que simplemente no valía la pena y costaba 5 veces lo que debería valer.
Por por por el amor de Dios. Ya. Mm, claro, dime. Ujú.

Eh, no para mí, pero, sí con una amiga, entramos a una tienda de de estas de segunda mano, y ella encontró una una chaqueta de invierno, pero, superelegante, superlinda, de una marca muy buena, eh, y costaba, ¿qué?, 80€ euros. Y esa, normalmente, una chaqueta así de invierno, de lana, pero, o sea, muy bien acabada, muy bien preservada. Sí, sí, sí, muy bien preservada. La revisamos de arriba a abajo, y la chaqueta estaba en perfectas condiciones, y por 80€ euros se la llevó, porque normalmente esa esa chaqueta estaba en 400 online. Y ella la encontró en 80€ euros y se la llevó y estaba feliz con su chaqueta. Ya, y solo había una. Sí, "he ahorrado 400€ euros". <laughs>
Sí. Ah, ¿de las especializadas? Uh, okey. <laughs> Me lo imagino, ahí ahí con su chaqueta diciendo: "Ja, gasté 400€ euros, gasté 400€ euros". Oh, che. O sea, no, no, no, se se ahorró 320.
Claro, imagínate. Entonces, eh, yo creo que tengo que volver a esa tienda.
Maravilla. Mira, tal vez te puedas encontrar otra joya escondida.
Sí, y y me da mucha pena, porque también hay hay zapatos que son que de verdad se ven nuevos, que están nuevos, y la plantilla se ve supernueva. Y, pero claro, nunca encuentro mi mi número, <laughs> y ahí me da mucha rabia. <laughs>
¿Quién sabe? Ah, ya, ya, ya. <laughs> Ah, entiendo. No, pero entonces, volviendo también a lo que hablamos del inicio, del presupuesto.
<clears throat> Ujú. Ujú. Ujú.
Entonces, tú ahora, te enfocas más en la calidad, ¿okey?
Sí, ahora me enfoco más en la calidad. Sí, sí, sí.
Pero, ¿te importa el cuánto gastas en esa calidad?
Eh, no, también tengo un tope. Tampoco es como que me voy a gastar 400€ euros en una en una chaqueta, ¿no? O sea, n no.
Ah, ya, imagínate gastarte tanto.
Claro, o sea o sea, tengo poder adquisitivo mejor que antes, pero tampoco vamos a exagerar, o sea, que solo es ropa. Al fin y al cabo solo es ropa, y hay otras cosas que son más importantes que que la ropa.
Ah.

Mm, pues, sí, sí, sí, eso se comprende, se comprende.
Sí. Ujú.
Ya, ya. Y entonces, entonces, mira, ya para no robarte más tiempo, que creo que ya te estás saturando, <laughs> ¿tú crees que llevar ropa así de segunda mano, eh, todavía tiene algún tipo de estigma en nuestro entorno, o, eso ya ha cambiado con el tiempo? Y, pues, no sé si notas también la diferencia entre las generaciones, o, los ciudades, o, por ahí vas viendo, ¿no?
Ujú. Ujú. <laughs> Ajá. Yo Ya. Yo creo que la generación estas nuevas generaciones sí son más conscientes de de la segunda vida que el se le puede dar a la ropa y son más conscientes del cuidado, ah, del medio ambiente, ¿no? Y y saben que que comprar en cadenas de ropa rápida, de moda rápida está mal, porque, pues, vemos todos estos videos en las redes sociales que, eh, muestran cómo se cómo se hacen, y cómo se confeccionan estas ropas. Em, y que no la generación de nuestras abuelas probablemente pensaban diferente, ¿no? Y ellas como que no como que no querían usar ropa usada, porque claro es que: "Me van a decir pobre, me van a decir que, no". Pero creo que cuando compras con conciencia, eh, eres una persona muy segura de ti misma, y no te va a importar si alguien va a decir que eres pobre o no, si a ti te gusta, si a ti te hace sentir bien, si está limpia la ropa. <laughs> Exacto. Que la imagen que los demás tengan tengan de ti, que esté limpio y que a ti te guste. Nada más.
Ah, okey. Mm. Ah. Sí, sí. Uy. Ah. Al sí, más que todo importa tu opinión. Sí, que esté limpio. Sí. Bueno, ni modo que te andes con ropa sucia todos los días. <laughs> No, pero bueno, oye, me encantó hablar sobre este tema contigo, superinteresante, ¿okey? Va, va, va.
No. <laughs> Sí, sí, sí, sí, gracias a ti por el tiempo, por las preguntas y, pues, ya me voy a la tienda ahora mismo. <laughs> Adiós.
Va, no te im no importa. <chuckles> Sí, sí, sí, cuídate. Suerte, chao.